Heu, sans ça, heu, c'était, beh, du coup, obligé de faire une chimiothérapie ou des choses comme ça. Du coup je me suis guérie sans. <chuckles>
<sneezes> Oui, heu OK, ouais. Ben tu as tu as appris à te connaître mieux.
Mmh. Voilà, ouais, faut faire un processus nécessaire. <chuckles>
OK, ben c'est vrai que OK, ben j moi je trouve ce ce genre de métier vraiment fort. Enfin, c'est les personnes qui font ça, ça bah je pense que ça nécessite énormément d'études
Mmh mh. Ouais, de pratique aussi. Ouais. Parce qu'on dit que la le la connaissance c'est bien, mais sans la pratique on n'atteint pas la sagesse en fait. Je vois beaucoup ça.
et de pratique, ouais. Oui. OK. Ouais J'aime bien tes petits tes petites métaphores et proverbes. Ouais. Non, franchement bravo. Heu
<laughs> Merci. <laughs> Merci. Non c'est pas facile, mais je suis plus adepte tu sais de si je dois faire une thérapie, c'est tellement cher je trouve, je préfère faire mes études et en fait c'est moins cher de de de de de d'avoir un diplôme on va dire comme ça et de savoir pratiquer, ça revient moins cher et ça me permet de m'aider moi, mais de me servir de mon expérience pour aider d'autres gens, hein. Et ça, ça c'est ce qui me plaît le plus parce que j'adore aider les gens. <laughs>
Oui. D'accord. Oui. Oui. Mmh. D'accord. D'accord, OK. Mmh, d'accord. Heu, je suis comme ça aussi, j'aime bien aider les gens mais hem, il faut à un moment donné c'est pas possible. Oui, c'est c'est pas possible. Donc si j'arrivais à trouver quelque chose qui me permettait de d'aider les gens et «pas à mon détriment», entre guillemets, ça serait un luxe. Donc c'est pour ça que j'envisage un jour peut-être si je peux, faire des campagnes de bénévolat, partir dans le monde pour, heu, pour aider les bah faudrait que déjà j'arrive à m'en sortir correctement et et après je le ferai. C'est c'est franchement c'est un projet.
C'est beaucoup, ouais. <laughs> Comment? Mmh mh. Voilà. Mmh mh. Ah il y a oui. Ah c'est génial. Ah oui, mmh. Ah ça fait plaisir. Tu as l'équilibre que tu trouverais dans ta vie donc.
Complètement. Vraiment, je pense que j'ai un un un talent là d là-dedans, peut-être un don comme vous avez dit. Mais heu, je pense que je je peux aider et ça me fait du bien d'aider.
Eh oui. Mmh. Oui, mmh mh. Mmh mh. Mais rien que la voix déjà, moi je trouve qu'elle est déjà mmh, <tsk> e elle a quelque chose de d'a d'apaisant en fait, tu vois j ta voix elle est très apaisante, ouais.
Oui. Oui, c'est vrai qu'on On me le dit et des fois j'ai essayé, heu, de parler aux animaux, même des animaux que je ne connaissais pas. Heu, par exemple, le chien de quelqu'un en disant des choses qu'on ne lui dit pas forcément.
Mmh mh. Ah. Oui. Oui oui.

Alors, quelles sont les valeurs fondamentales, qui guident tes choix de vie?
Mmh. Oui. Mmh mh. Les valeurs fondamentales. Alors, moi, ma 1re valeur, ça va être la paix.
Ah! Intéressant.
J'aime bien la paix.
Mais la paix, heu, intérieure, ou la paix, heu, en généra ah, non, OK.
Intérieure, intérieure. Heu, autrefois, je m'en préoccupais pas.
OK.
Et plus on grandit, je pense, plus on a un oeil là-dessus.
Oui, c'est important, hein.
Complètement, si
Ah, oui, ça à voir avec les émotions. On perd beaucoup de temps, en fait, avec les émotions négatives, heu ouais.
C'est ça. C'est ça. Je je suis anti émotion négative, c'est mon combat.
Ah, c'est génial!
Mmh, heu, bon, je heu, pour être franc avec toi, je suis quelqu'un simple à vivre, en fait, voilà. Je je me lève, je suis de bonne humeur. Je peux parler tout de suite mais j'ai pas besoin d'1 heure. Tu vois? Certaines personnes, ils vont avoir besoin d'un moment.
Mmh. OK. OK. Moi. <chuckles> Moi, enfin ça dépend, si tu me bombardes de à de paroles, je me dis: «bon, beh, c'est trop, là, ah, non, c'est pas possible. Laisse-moi un peu de temps, quoi.» <giggles>
OK. Ah, oui. N oui. <chuckles> Bon, moi, je m'adapte. J'essaye de tempérer
OK.
parce que, de bon matin, je peux te parler, comme si on était en soirée, ou comme si
Voilà. Ouais.
je j'ai la parole facile, entre guillemets, je il y a toujours quelque chose à dire, pour échanger.

OK.
Donc je me levais plus tôt, jusqu'à un moment donné, je me suis mis à me lever à 06:00 du matin.
Oui. Pour y aller, c'est ouvert déjà? Ah oui.
Oui, pour boire mon café en paix, en paix.
Tranquille, voilà. C'est ça. Trop de trop de stimulations sinon, heu, que ce soit auditifs, visuels, c'est tout quoi, c'est trop. <chuckles> Bah oui.
C'est c'est ça. C'est vrai, non, mais complètement. Et surtout surtout que moi, je suis hypersensible. Bon, je l'ai découvert il y a il y a 3-4 ans. Je je je savais pas avant. Et d'ailleurs c'est incroyable. Et heu, quand, heu, quelqu'un parle, ils aiment bien parler avec moi.
Mmh mh. OK. Mmh mh. OK. M et mais c'est vrai tu as tu as ce ce pour moi c'est un don, hein, d'être calme. <laughs>
J'écoute et Oui, <chuckles> bah après peut-être c'est les arts martiaux qui m'ont apporté ça un petit peu aussi.
Ah oui c'est sûr, ah oui bien sûr. Moi j'ai fait du kickboxing pendant pas mal d'années, 8 ans, c'est vrai que j'étais très calme oui, maintenant que j'y pense. Ouais, j'aime beaucoup le kickboxing. C'est ça me fait du bien.
Je je sais pas. Oh! Bravo! Et bah Le kickboxing, heu, bon, il y a 2 choses qui m'attirent à ce jour, c'est, heu, le kickboxing
Mmh mh. Mmh mh.
et, heu, le Wing chun.
Ah oui j'adore. Et le taï-chi tu as déjà essayé?
J'en ai déjà fait.